Слушай, я к тебе за советом, потому что, знаешь, э, м, поднакопилась какая-то вот такая у меня, ам, не знаю, проблема, что ли. Или, в общем, какие-то такие негативные эмоции я начинаю ощущать по отношению к своим друзьям. При том, что, а, мы дружим очень давно, 3 семьями, э, и классно всегда проводили время. Знаешь, у нас уже такая, у, десятилетняя дружба. Вместе там, э, свадьбы проводили, там, я не знаю, детей рожали. То есть уже у нас достаточно такой большой опыт, э, жизни, и, э, классно всегда проводим время. Но вот в последнее время меня стало немножко раздражать, что а, как будто бы появилась такая, м, практика, что одна из этих семей постоянно придумывает какие-то развлечения, им всегда не сидится на месте. "Давайте, а туда поехали, а туда поехали". И в общем-то это какое-то время очень классно работало. Но сейчас иногда у меня появляются какие-то, а, м, другие планы, либо желания, либо нет, вот в основном нет какой-то финансовой возможности там поехать на какие-то развлечения, либо дарить там друг другу какие-то дорогие подарки. Но знаешь, как будто бы само наше общение уже вынуждает, э, участвовать во всех там этих, э, совместных, э, развлечениях. И вот я как-то и н не знаю, как с ними поговорить, как объяснить, что для меня сейчас это не окей, потому что не хочу как-то их обидеть, что мне как будто это неинтересно. Потому что действительно бывает такое, что мне уже и не хочется никуда ехать, потому что везде уже были, будут одни и те же разговоры. Но притом как бы старые друзья, почему не поехать? В общем, я в каком-то таком запутанном состоянии не пойму, а, вообще, как действовать. Можешь ли ты мне как-то помочь, дать какие-то советы, как-то направить меня в какой-то в какое-то русло, чтобы выпутаться из этой ситуации.
Мгм, да, давай попробуем, а, помочь тебе немножко распутаться. На самом деле, а, вот эта ситуация, в которой ты оказалась, она действительно кажется, а, такой достаточно некомфортной, неловкой. И это совершенно понятно, что ты испытываешь все те чувства, которые ты перечислила, а, потому что это и какое-то, да, и немножко раздражение, и при этом, а, немножко где-то, наверное, чувство вины, потому что, ну, вы действительно давно дружите с этими людьми. И это, знаешь, уже похоже на такой социальный контракт, да, ну, когда вы много лет общались, уже есть какие-то ожидания друг от друга. И действительно, рушить эти ожидания, ну, это, а, кажется чем-то таким очень, наверное, м, нежелательным, да? На данный момент. Хочется и сохранить отношения, но при этом есть уже ощущение, что, а, что-то на данный момент тебя не устраивает, да, что вот это финансовое такое давление, м, то, каким ты его ощущаешь. И, конечно, э, хочется найти какой-то а, какой-то путь решения, чтобы, с одной стороны, не разрушить отношения, да, с другой стороны, а, объяснить, что у тебя там изменились обстоятельства, например, и что сейчас ты чувствуешь себя некомфортно.
Мгм. Да, именно так, мгм. Мгм. Мгм. Мгм.
Вот, да, давай, а, попробуем чуть подробнее об этом поговорить и поищем этот путь, э, как нужно выйти из этой ситуации. Мгм, скажи, пожалуйста, м, а, есть ли, а, у тебя какое-то понимание, а всё-таки, насколько критично, да, для тебя вот участие вашей семьи в предлагаемых, а, вот той другой семьей, о которой ты говоришь, семьей друзей, мероприятиях. Ну то есть, грубо говоря, ам, например, вот такой вариант, что, допустим, через раз участвовать в таких мероприятиях. Это было бы приемлемо для вас? Ну то есть чтобы понять, э, насколько насколько критичной является ситуация?
Давай. Ну, ты понимаешь, и, м, сложно, так сказать там, через раз или каждый раз, потому эти мероприятия же разные бывают. Например, там, один раз мы можем сказать: "Пойдемте все в кино". Ну, почему нет? Ну, пойдемте, вы схо сходили с удовольствием все в кино. Конечно, мы не будем против такого мероприятия. Но потом в следующий раз, э, например, говорится там: "У, слушайте, у меня день рождения, поехали, там, слетаем, э, на океан". И уже ты такой: "Ну, извините, это как бы немножечко другой". И мы там говорим: "М, ну, давайте вы без нас, мы там не полетим, у нас как-то с финансами не получается". Они начинают как бы говорить: "Да почему, да, слушайте, ну что да, вы нормально зарабатываете, у вас хватает денег, вот не, да нет, поехали". Начинаются какие-то уговоры, и, э, я ещё такой человек, знаешь, который очень подвержен как-то, м, чужим уговорам. То есть я могу согласиться где-то в ущерб себе, своему бюджету. Я такая: "Ну ладно, где-то там найдём деньги, м, где-то там, в общем, заработаем, окей, ладно". И, в общем, в ущерб, э, своей семье такая могу сказать: "Ну ладно, окей, хорошо, поехали". Хотя я понимаю, что, ну, э, нам сейчас это вообще не очень подходит. Вот, а муж у меня, он сразу говорит: "Не не не, мы никуда не поедем, ты что, у нас щас вот это, вот это, мы не можем се это позволить". И тогда начинаются, знаешь, какие-то конфликты шт ну, не то чтобы конфликты, но какие-то такие не вроде бы разговоры, м, вроде бы такие, что: "Да нет, ну чего, ну поехали". И вот это вот, и а, м, в общем, я не знаю, мне так неловко от этих разговоров, потому что вроде бы мы людям дали понять, что, наверно, мы не поедем, но нас уговаривают, и вроде бы уже ты думаешь: "Действительно, чё мы какие-то как белые вороны не поедем". И вот, э, сложно как бы в такие моменты, знаешь, как-то, а, м, объяснить им, что: "Слушайте, ну не приставайте". Не знаю, может, я не умею как-то такие вопросы решать. Ну, в общем, конфликтные ситуации потом возникают и у нас с мужем, потому что мы между собой. Я такая: "Ну ладно, давай поедем". Он говорит: "Да ну мы же не собирались". Ну, в общем, такая ситуация.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, слушай, ну, похоже, это действительно очень такая непростая ситуация, в которой вы оказались, ты оказалась, да, потому что, с одной стороны, вот это вот, э, давление, да, и какие-то ожидания друзей, с другой стороны, необходимость отстаивать интересы своей семьи, и тут еще конфликт с мужем. Да, слушай, действительно, это очень сложно, когда это одновременно всё на тебя обрушивается. Скажи, пожа а пожалуйста, а а вот как тебе такой вариант, когда, например, вот та семья предлагает какой-то способ, да, там провести вместе время, а, например, ваша семья, вместо того чтобы просто отказаться и там, ну вот, да, по с там по своим каким-то причинам, предлагает какой-то альтернативный вариант, да. Допустим, м, там менее затратный и более, м, а приемлемый для вас. А вот вы пробовали что-то такое? То есть не просто отказываться, а предлагать какую-то альтернативу, а, которая для вас более приемлема.
Мгм. Ну, ты знаешь, нет, не предлагали, потому что, м, как-то не приходило такое в голову. Потому что, ну, знаешь, обычно, если звучит какая-то идея, уже а, м мы как-то и не думали перебить её какой-то другой идеей, хотя вот я сейчас думаю. Наверное, если б мы предложили там поехать не на океан, а, например, просто в отель в соседний город, там в какой-то спа, это было бы гораздо там дешевле, но при этом мы все бы могли классно провести время, то, может быть, это бы и сработало, но нет, такого мы не пробовали, и я вот даже как-то не думала о таком варианте.
Мгм. Просто смотри, на самом деле это нам, а, очень часто кажется, что вот то, что у нас в голове, оно как бы очевидно другим людям. Э, вот, но на самом деле, а, как правило, всё-таки другие люди, а, у них тоже свои какие-то представления, и довольно редко они угадывают то, что мы на самом деле имеем в виду. Поэтому в большинстве ситуаций, ты знаешь, помогает просто проговорить, да, в какой-то вежливой, да, там, а, этичной форме свои сомнения, свои какие-то проблемы. А, в этой ситуации, вероятнее всего, вот та семья, которая всё время что-то предлагает- эти люди хотят с вами там поддерживать общение, да, хотят с вами поддерживать этот контакт. И вполне возможно, что они действительно до конца не понимают, а, степень, да, вашего там финансового, допустим, на данный момент какого-то, м, а, ну вот несоответствия, да, тому, что они предлагают. А, и они могут воспринимать ваши отказы как нежелание на самом деле с ними общаться, да, и как бы просто как некое, м, ну, знаешь, как вот просто там придумали какое-то объяснение, да, а на самом деле они не хотят с нами общаться. Может быть, здесь могло бы помочь, ты знаешь, проговорить честно: "Ребят, мы с удовольствием, мы действительно хотим с вами там поехать, мы хотим провести с вами время. Но вот к конкретно тот вариант, который вы предлагаете, э, нам сейчас, ну, мы сейчас не можем себе позволить, у нас там какие-то другие приоритеты". Вот в каком-то таком ключе, если провести разговор, как ты думаешь, э, ты могла бы это сделать?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Э, наверное, могла бы. Наверное, п проблема здесь в том, что я вот, наверное, не привыкла такие разговоры вести. Я как-то сразу сдаюсь, знаешь, попадаю под влияние, и, э, сложно мне вот устоять на каком-то своем мнении. И я такая думаю: "Ну ладно, действительно, ну, друзья, мы же там классно пообщаемся вроде бы". И начинаю, знаешь, сразу же себя убеждать, что ну да, ты знаешь, э, время реально классное пройдет, и мы там отдохнем, и надо всем развеяться. Почему нет? А, п там, дома сидеть не хочется. И начинаю себя убеждать. Ну вот сейчас, э, ты говоришь, я прям подзадумалась, а, о том, что действительно, если я честно, ну, спокойно как-то объясню свою точку зрения, ведь, эм, м, есть <chuckles> вероятность того, что они меня услышат и как-то перестанут, э, уговаривать. А как ты думаешь, мне нужно прям именно их попросить, э, перестать уговаривать? То есть мне нужно им сказать: "Слушайте, ну давайте закроем этот разговор" или "Это, перестаньте уговаривать", или просто как бы продолжать мягко и настойчиво стоять на своем, как правильно будет?
Ты знаешь, здесь самым эффективным в этой ситуации, на самом деле, может быть просто честно сказать о твоих чувствах. Не просить их перестать тебя уговаривать, а а честно признаться, что: "Вы знаете, ребят, я чувствую себя достаточно неловко, когда вынуждена вам отказывать, да". То есть мне, может быть, и не хотелось бы, но вот у меня действительно в нашей семье сейчас нет вот эти этой возможности финансовой. И мне очень неловко вам отказывать. Мне бы очень не хотелось делать это снова, снова, снова. Да, то есть делать акцент не на том, что должны сделать они, как бы, да, а на том, что чего не хочется делать тебе. Как правило, на вот такие сообщения люди реагируют гораздо, а, более отзывчиво, и это их не тогда не обижает, да, не оскорляет. Они понимают, что ты говоришь, а, ну, как бы, о своих чувствах, что тебе неловко. И если это хорошие друзья, то они, конечно, а, тебя услышат и, как бы, примут это к сведению.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, я никогда об этом не задумывалась, потому что мне казалось, что говорить о своих чувствах- это какая-то слабость или, а, никому не до этого дела. Но вот сейчас я представила се ситуацию, что кто-то мне так говорит. Конечно же, я прислушалась бы к словам человека и сделала всё, чтобы ему там было комфортно и, э, приятно в этом вопросе. Если не хочется обсуждать, конечно же, зачем обсуждать. Ты знаешь, я на самом деле благодарна тебе, что ты мне вот открыла глаза на этот вопрос. Мне прямо легче стало. У меня теперь есть такой план действий, как как себя вести в следующий момент, когда это произойдет. Потому что я прямо терялась уже, даже где-то избегала встреч, потому что мне казалось: опять начнутся эти обсуждения. Вот, теперь я как будто бы подготовлена и знаю, в принципе, как действовать. Поэтому спасибо тебе, что выслушала, и спасибо за совет. И ты знаешь, это было очень ценно.
Я рада, если удалось помочь.